Iya, kalo aku sih Kak sebenernya setengah-setengah ya karena kita juga sebenernya butuh untuk kayak ya nongkrong kayak gitu butuh ya. Cuman ya jangan sampe kita tuh melupakan kewajiban kita kalo misalkan emang tujuan utama kita itu buat kuliah kayak gitu jadi kayak ya balance-lah Kak nongkrong sama ngerjain tugas kayak gitu. <chuckles>
Mhm. Mhm mhm. Mhm. Oh, iya, oke, betul betul betul. Nah itu, mmm, <tsk> selama perjuangan nih, eee, pasti kan kalau cum laude itu, ya berarti kan dari semester 1 semester 2 nilainya kan bagus tuh. Nah, mmm, selama proses ya dari semester-semester awal ini, eee, siapa sih yang mendampingi dan kemudian yang men-support kamu nih yang paling kamu rasakan?
Mhm. Yang men-support dan mendampingi aku sebenernya dari awal kuliah tuh ada aku kebetulan punya pacar ya Kak pada saat itu. Tapi selama 2 tahun setelah itu, putus jadi, aku putus sama dia itu pas aku lagi ngerjain skripsi dan itu jujur berat banget. Jadi setelah <chuckles> ya, jadi setelah aku putus sama dia yang support aku itu ada temen-temen aku. Jadi aku tuh punya kayak, eee, grup berempat gitu Kak, 4 orang dan emang mereka tuh sangat-sangat suportif sekali kayak bener-bener aku ngerasa, kayak aku gak butuh pacar yang penting ada mereka nggak papa kayak gitu. Jadi emang mereka tuh bener-bener nge-support banget kayak, kamu harus selesai skripsinya, mmm, bab 3 ya minggu ini pokoknya kalau misalkan, lewat dari minggu ini gak boleh main dulu kayak gitu. Jadi, emang selalu memotivasi.
Mhm? Oh, oke, iya iya iya. Mmm. Wah, ngedampak di situ ya? Mhm mhm. Mmm. Oke. Mmm, ya ya, betul. Mhm mhm. Oke. Iya, jadi jadi istilahnya ini ya apa, eee, bisa recovery dengan cepat karena ada temen ya yang bisa diandelin ya untuk, ini ya selama proses recovery ibaratnya ya?